OK, ờ, hello, chào bạn.
Hello bạ. Hôm nay không biết, a, sáng nay của bạn như nào nhỉ?
Ơ, cũng bình thường thôi bạn, còn bạn thì sao?
Ừm, sáng nay mình thì, à, mình, à, dậy sớm này, ờ, cũng có một cái giấc ngủ khá là ngon. Thế nên là sáng nay của mình cũng rất là thoải mái và sảng khoái. Đó.
Ừm. Ừm. Ừm, tinh thần thoải mái ha, ừm, kiểu, giống như khởi đầu một ngày mới đó ha.
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Thì, à, không biết là khi mà bạn, à, thức dậy ấy thì điều đầu tiên bạn làm là gì?
Đúng rồi, ừm. Ờ, nói thiệt á thì cái, ừm, ừm, thói quen hơi xấu một kí thì thói quen hơi xấu một tí thì khi mà mình thức dậy á thì thường thường mình hay kiểm tra điện thoại của mình lắm, hay check điện thoại lắm nên, kiểu, giống như là, thành thói quen rồi, còn bạn thì sao?
À há. Ồ! Thật là tình cờ thì mình cũng giống hệt bạn luôn, <laughs> là Ừm hứm.
Ờ, mình mình mình thì mình thấy là bây giờ là đa phần ai cũng như vậy hết trơn á, chứ hông phải riêng, kiểu, giống như lớp trẻ vậy thôi á.
Ừ, đúng rồi, mình mình cũng nghĩ là đấy là một cái thói quen chung của nhiều người ấy. Kiểu, đối với mình này thì, ờ, sáng ra mình dậy, mình cầm điện thoại mình, à, tắt cái báo thức này, xong rồi mình sẽ vô thức mình, ờ check email, đúng rồi, đúng rồi, rất chính xác. Đấy, mình mình sẽ check mấy cái á, à, thông báo này, đấy, để xem có ai có liên hệ với mình hay là nhắn tin với mình không. Đó.
Ừm, ừm. Yeah. Ờ, đúng rồi, ừm, check email, check tin nhắn này nữa, ừm, ừm, đó. Yeah. Ờ, đó, thì bởi vậy. Ừm. Đó, nên mình thấy cũng, ờ, hửm? Yeah, yeah, yeah, bạn nói đi, bạn nói đi, ừm.
Thì, à, không biết, a, không biết là bạn Ừm, bạn bạn thấy như nào? Bạn thấy như nào? À, mình đang định, à, hỏi bạn là thế thì bạn, à, nghĩ sao về cái việc mà, ừm, dùng quá nhiều thiết bị điện tử như là điện thoại, kiểu, quá nhiều mỗi ngày?
Ờm, theo mình thì mình nghĩ á là khi mà dùng quá nhiều điện nh ờm, nhùng chiểu giống như là, bỏ nhiều thời gian ra để sử dụng điện thoại, kiểu giống như, trong nhiều giờ liền á thì nó sẽ rất là có hại về mắt.
À há.
Rất là có hại về mắt mà cũng, kiểu, giống như là, rất là có hại về cái, a, đầu óc của mình luôn á.
Ừm, đúng.
Ừm, tại vì mình cứ phải, kiểu, giống như là, cứ cắm cúi, xem điện thoại rồi check tin nhắn này nọ, rồi, kiểu, mình x ừm, nhiều khi mình sẽ bị suy nhãng mấy cái việc làm mà xung quanh của mình á, nên mình thấy cái đó là một việc, kiểu là, cũng rất là, kiểu, giống như là hông có ích á, còn bạn còn bạn thì bạn nghĩ như thế nào?
Đúng, đúng, đúng vậy, đúng vậy, mình Ừm, mình cũng rất là chung quan điểm với ý kiến vừa rồi của bạn. Đó chính là mình nghĩ là, thứ nhất là mình nghĩ là điện thoại nó là một cái công cụ nó rất là tuyệt vời này, để, à, mình có thể học hỏi, giải trí, kết nối bạn bè.
Ừm, ừm, yeah, đúng rồi. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi, cập nhật thông tin tin tức nè, ừm.
Rất chính xác, và nhưng mà tuy nhiên nếu mà lạm dụng nó quá nhiều thì nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi.
Ừm. Đúng rồi, thì sẽ, a, không có tốt cho sức khỏe á ha!
Đúng rồi, đúng rồi. Và cái việc, ờ, dán mắt vào màn hình điện thoại này cả ngày thì nó không chỉ, ờ, tốn thời gian, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều đến, a, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Bạn có đồng ý với mình không?
Ừm. Yeah! Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ùm. Ừm, ờ, thì thì bạn có kiểu, giống như, bạn có thấy là bây giờ giống như nhiều cái, ờ, lớp trẻ á như tụi mình hoặc là những mấy em nhỏ hơn á, thì đa phần là cái thời gian của mấy em đó là, kiểu, giống như là, cứ đeo mắt kiếng á. Thì ngày ngày càng ngày càng nhiều trẻ em đeo mắt kiếng hơn á, bạn có công nhận hông?
Đúng, đúng. Đúng rồi, và mình thấy, ơ, kính của mỗi em càng ngày càng càng dày lên ấy, <laughs> chứng tỏ ừm, đúng.
Ừm, ừm. Ờ, càng dày nha càng dày nha. Mình thấy là càng ngày càng dày, càng ngày càng to luôn á. Nên mình nghĩ là cái th ừm, cái thời gian mà nhìn điện thoại với nhìn, kiểu, giống như, nhắn tin nhiều khi cũng, kiểu, cũng lên ngồi nói chuyện vậy đó mà ngồi gần cả cả nguyên một buổi sáng cũng có nha bạn.
Đúng. Ch chuẩn, chuẩn, chuẩn! Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, các các em ấy cứ, gọi là, dán mắt này, dán mắt vào điện thoại này. Sau thì mặt thì cứ cứ cười tủm tỉm, tủm tỉm. Đấy, đấy, đấy, kiểu như thế.
Ừm. Ừ, đó. Ừ, mình cũng thấy vậy đó. Ừm. Ờ. Nhưng mà mình thấy là ngồi tủm tỉm, tủm tỉm vậy mà nhiều khi ngồi 4 tiếng, hổng có hổng có chịu tắt điện thoại đi ra luôn á, mình thấy rồi á. Ờ, thì bởi vậy, hay là chơi game, bây giờ chơi game trên điện thoại cũng quá trời luôn nè. Ừm.
Và Đúng rồi, vì mình nhìn vào mình mình nhìn Đúng. Đúng rồi, có rất là nhiều, kiểu, ờ, tựa game này, nhiều cái, ơ, nội dung giải trí khác nhau trên đấy này. Kiểu là, gọi là, mình có thể, ờ, ờ, đọc hoặc là chơi game mãi mà không chán, đấy.
Yeah! Đó. Ừm, đó. Đúng rồi, cái gì cũng có thể làm được ở trên đó hết trơn. Nhiều khi ngồi xem phim, kiểu, ngồi cả 4-5 tiếng mình thấy cũng bình thường luôn.
Đúng rồi. Và không biết là bạn, ờ, ờ, bạn có thể, ờ, nghĩ ra được những cái mà tác hại mà của cái việc sử dụng điện thoại quá nhiều ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Cụ thể như thế nào đến với, a, sức khỏe và tâm trạng của người dùng?
Ừm. Ừ, yeah, yeah, cái này mình có một <laughs> mình thì mình có nhiều lắm, mình nghĩ á là cái điện thoại á thì nó cũng, kiểu, giống như, bring cái, a, có cái ích lợi nhưng mà cũng có cái tiêu cực nha bạn. Mà thì, giống như, hồi nãy có mấy cái điểm mà, giống như, có ích lợi mà bạn có nói đó là, kiểu, giống như là, mình có thể cập nhật được thông tin nè, cái gì mình cũng có thể biết, giống như, mình đang ở Việt Nam nhưng mà mình cũng có thể biết được tin tức thế giới là như thế nào đó bạn. Đó, nhưng mà song song á, ừm, yeah, song song thì mình nghĩ cũng sẽ có rất là cái nhiều mặt tiêu cực. Giống như hồi nãy bạn có đề cập đến á là, ờm, bây giờ á là con nít đa phần nó cứ dán mắt vô chơi game, đọc ờ, chơi game, coi ti vi nhiều khi ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà cũng không có rời khỏi cái màn hình luôn đó, còn bạn thì bạn nghĩ sao?
Ừm. Ừm hứm. Đúng, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ừm, mình cũng, ơ, kiểu, ờ, rất là, ờ, đồng ý với ý kiến của bạn, thì đó chính là cái việc mà, ờ, sử dụng quá nhiều điện thoại này. Thì thứ nhất là nó có thể, à, gây, a, ảnh hưởng đến mình nghĩ trước hết là sức khỏe. Thì nó có thể gây ra một số cái, a đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mình cũng muốn bổ sung thêm là ngoài, kiểu, ờ, mỏi mắt này, thì nó còn khiến cho ta, kiểu, đau cổ, đau vai nữa, đúng hông? Kiểu, rất là mỏi. Đúng rồi, tức là Sau cứ cúi Đốn đúng rồi.
Ừm, đó, ừm. Yeah. Ừm, đúng rồi, không tốt cho mắt nè, ảnh hưởng đến tinh thần luôn ha? Ừm. Ừ. Ờ, ờ, ờ, ờ, cái đó, ờ, ý kiến đó tốt đó, ờ, đúng rồi, tại vì cứ ngồi nhìn hoài nên thành ra bị đau cổ hồi nào hổng hay, mà mỏi mỏi mình xin lỗi mình nói là mỏi ngón tay nữa chứ, <laughs> lại ngồi vuốt hoài. <laughs> Ừm, ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Chính xác, kiểu, tay thì cứ cầm điện thoại, đúng không? Xong rồi cổ thì cúi xuống này.
Đúng rồi, cầm điện thoại nè, rồi vuốt vuốt đó, giờ là vuốt cả ngày luôn, ừm, cái đó là mặt tiêu cực quá trời luôn.
Đấy, đấy, đấy, đấy, mình thấy, kiểu nhìn đúng, đúng rồi, mình thấy, kiểu, nhiều em, kiểu, ờ, <tsk> ờ, mới có khoảng mười mấy tuổi thôi, hoặc là, x ờ, 6, 7 tuổi thôi, mà mấy em ấy đã bị, gọi là, cái tật là gù lưng ấy, do nhìn cúi bạn có thấy thế không? Đấy. Và
Ừm. Ừ, ừ. Ờ. Ờ, đúng rồi, ờ. Ờm, cái trường hợp gù lưng á thì mình thấy chưa có nhiều bằng trường hợp đeo mắt kiếng, <laughs> tại vì cái mắt kiếng thì mình thấy là bây giờ nó đeo nó đeo hồi thí dụ giống như cỡ, a, hai mươi mấy thì giống như cái lớp của mình á, thì mình thấy là chưa có đeo nhiều cho lắm, cũng có nhưng mà chưa có nhiều. Ừ, còn bây giờ là ra tiểu học là đứa nào cũng đeo mắt kiếng hết trơn, mà cái nào cũng dày dày không à nên mình cũng hông biết là tụi nó làm sao nữa. Ừm.
Ừm hứm. Ờ. Ờ hớ. Đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ, kiểu, ờ, một lớp, ơ, ờ, 40 đứa thì chắc phải 30 đứa là đeo kính rồi, đúng không? <laughs>
Ờ, cái này mình đồng ý á, mình nghĩ mình nghĩ là chắc có đó, tại bây giờ là, kiểu, giống như là, càng hơn phân nửa lớp mà nó bị cận hết rồi. Ừm.
Đúng rồi, cái đấy mình phải mình phải công nhận ấy. Và ngoài ra ấy, về về cái việc nó ảnh hưởng đến thể chất ấy, thì mình còn nghĩ là nó cũng rất là gây rối loạn giấc ngủ này. Thì, kiểu như là
Ừ, đó. Yeah. Thì thì thì b ờ, bạn nói đúng á, bạn bạn bạn đưa ra một cái là lý thuyết rất là hay là bị rối loạn giấc ngủ là đúng, tại vì mình có đọc trên một cái bài báo á, là nói là thường thường á là trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng đó bạn, thì mình nên đừng chơi điện thoại hoặc là đừng có tiếp xúc với với mấy cái, giống như là, cái tia mà ở trong máy tính hay điện thoại, tại vì nó dễ làm cho cái não của mình hông có được, ờ, <smacks lips> ổn định để đi ngủ á. Ừm.
Đấy. Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không đủ thư giãn, đúng không? Nó có gây gây não mình, gọi là, à, ờ, thư giãn, đúng rồi, mình mình biết. Kiểu, cái cái cái tia cái tia đấy mình nhớ là đúng rồi, đúng rồi, cái tia đấy mình nhớ có tên là ánh sáng xanh. Đấy, thì nó sẽ, ờ, ờ
Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, nhức mắt này nọ cũng khó ngủ. Ừm, ừm. Ừ, ừ, chắc là xanh gì đó mình hông nhớ, nhưng mà nhưng mà mình đồng ý nha, tại vì, kiểu, là khi mà bạn cái cái này mình mệt mình sửa không tin, thậm chí cả mình mình cũng sửa hông được nữa. Tại, kiểu, giống như là, cứ sát cái điện thoại cả ngày luôn vậy á.
Ừm. À ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy.
Còn bạn, bạn có dùng điện thoại cả ngày hông?
Ờ, mình thì, ờ, cũng, ơ, do tính chất công việc và những cái lúc giải trí thì mình cũng thỉnh thoảng dùng điện thoại, nên là nên là thực ra không có ngày nào mà mình không dùng điện thoại cả. <laughs> Mình cũng là người dùng khá là thường xuyên.
Ừ, thì mình thấy bây giờ ai cũng vậy hết, chứ hông phải là chỉ có riêng lớp trẻ nữa, nhiều khi mấy người mà, kiểu, trung trung cũng xài cả ngày lẫn đêm luôn vậy đó. Tắt đèn rồi vẫn xài như thường vậy đó, ừm.
Đấy, phải công nhận đấy. À. Ờ, ờ, kiểu, kiểu như là, cái, kiểu, cái bình thở oxi đấy, kiểu, không dùng không được ấy. <laughs>
<laughs> Hổng có điện thoại là không sống nổi, có đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi, ý minh là thế đấy. Thì, ờ, thì ngoài ra ấy, thì mình thấy là ngoài cái việc mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe, thì nó còn ảnh hưởng đến cái, a, cái tâm lý của mình nữa. Thì, như kiểu là, dùng điện thoại, ờ, thì, ờ, ờ, mình hay, gọi là, truy cập những cái mạng xã hội, kiểu, à, Facebook này, Instagram này, hoặc là Twitter, đúng không? Đấy, thì mấy cái mạng xã hội đấy thì, ờ, ờ, trên đấy có rất là nhiều cái nội dung này, ờ, rất nhiều cái content này. Đấy.
Ờ, đó. Ừm. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi. Ừm, mạng xã hội, ừm, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hổng có kiểm soát được nội dung này nọ, nhiều khi có những cái, a, nội dung nó hơi vượt mức quy định quá mà, ừm, ừm, nhiều người vẫn vô coi được á, nhất là mấy em nhỏ nữa. Ừm.
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, chính xác, chính xác. Và mình nghĩ là, kiểu, ờ, trên mạng xã hội thì nhiều ờ, có nhiều cái nội dung nó có thể gây ra, gọi là, à, những cái tình huống, những cái, a, ờ, trạng thái như kiểu FOMO này, tâm lý FOMO này, kiểu, so sánh bản thân này, đấy. Đấy, thế là và mình cũng dễ bị, gọi là, nghiện một cái là nghiện cái cảm giác được được like này, được share này, đấy.
Yeah! Tâm lý ha, kiểu ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, đúng rồi, đúng, ừm, đúng rồi. Ừm. Ảnh hưởng ha. À, ô kê, ô kê, ô kê, ô kê, yeah, yeah, yeah! Thì bây giờ mình nghĩ á là <smacks lips> mấy cái đó thì mình thấy nó cũng, ơ, kiểu, giống như là bây giờ, kiểu, bạn mình dùng cái từ nào cho đúng ta? Kiểu, giống như là, bây giờ do là thí dụ như ai cũng làm hết trơn á, mà mình hông làm á thì mình thấy nó thiếu thiếu sao, nên, kiểu, giống như là, mình mình muốn đi theo một cái phần đông của xã hội á. Ừm. Yeah. Đó thì thì bị bị cái vậy đó, nên mà mình nghĩ thì nhiều khi cũng mình đâu có cần thiết đâu nhưng mà tại bây giờ mọi người cứ bị cái tâm trạng là ờ, đua đòi đúng rồi, chắc là đua đòi là đúng từ rồi đó, ờ ừm. Yeah, ừm, ừm.
Thế bạn bạn hiểu bạn hiểu ý mình không? Ừm. Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đấy là mình bị FOMO ấy, đấy, đấy, đấy. Và Đấy, đ đúng rồi, đua đòi, kiểu, có những thứ, kiểu, trên mạng nó trending, như kiểu là, ờ, m một cái áo này.
Yeah, trending là muốn, coi như là yeah, đó, muốn làm gì là đi là làm thôi. Vậy, ơ, bạn có nghĩ á là ờ, đó, đúng rồi. Vậy bạn có nghĩ á là, kiểu, giống như, á là như bạn có vậy bạn có từng thấy mấy cái trường hợp mà, giống như, mấy cái em bé mà hồi nãy mình có đề cập á, nhiều khi cũng có 7, 8 tuổi mà nó cứ xem iPad cả ngày vậy đó, hay là xem điện thoại cả ngày vậy đó bạn. Mà không có mấy cái dụng cụ công nghệ điện thoại đó thì nó lại, kiểu, giống như là, nó la làng um sùm đó, bạn có thấy là cái đó là một việc rất là tiêu cực cho xã hội hông? Kiểu, giống như, cho gia đình luôn á.
Đúng. Kiểu, kiểu, mình thực thực sự không không cần nhưng mà mình vẫn phải, ờ, mua được cái đấy. Đấy. Ờ. Ờ. Ờ, vì Có, có, mình nghĩ mấy cái đứa trẻ đấy thì mọi người hay gọi đấy là chúng nó là gì ạ? iPad kid à? Ờ, thì mình cũng chứng kiến rất là nhiều khi mà mình, ờ, đến, à, những quán, a, quán cà phê hoặc hoặc là những cái nhà hàng ấy. M mình mình thấy thường là mấy cái gia đình mà họ, kiểu đúng rồi, là gia đình sẽ đưa cho một cái iPad. Đúng rồi, ngồi yên cả ngày luôn. Thì
Ờ. <laughs> Ờ, ừ, cũng có thể. Ờ. Ờ. Ừ, là tụi nó là cho một cái Ipad là ngồi cả ngày luôn vậy đó. Ừm. Mà lấy cái iPad đi là tụi nó quạu liền á. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, như kiểu là mình lấy cái gì <laughs> quan trọng đối với chúng nó lắm, thì đấy.
Ờ, đó. Nó quẩy lên nó khóc, nên mình nghĩ á là cha mẹ nên nên, kiểu, giống như là, đừng cho em bé là lạm dụng quá. Tại vì lạm dụng công nghệ quá thì sau này mấy đứa nhỏ nó sẽ lớn lên trong một cái môi trường rất là không được ổn định về mặt tâm lý á, tại cái gì nó cũng phụ thuộc vô điện thoại hết trơn á. Ờ.
Ừm. Thuộc đúng, đúng rồi, đúng rồi! Mình rất là đồng ý. Kiểu, à, tụi trẻ con là nó là những cái lứa mà rất là dễ bị ảnh hưởng này. Đấy. Thế nên là, kiểu, nếu như là
Đúng rồi! Rồi nó cũng hông có thèm đi ra ngoài sân chơi nữa.
Đúng rồi. Nó cảm giác nó mất đi cái hồi hồi xưa mà khi mà chúng ta còn nhỏ, đúng không? Khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta hay, kiểu, ờ đúng rồi, cái đúng rồi, đúng rồi! Kiểu, cái việc mà cho chúng nó, a, chơi iPad hoặc là chơi điện thoại quá sớm ấy, thì mình nghĩ là dẫn đến việc là gây mất tuổi thơ.
Ừm, đó. Ờ, đúng rồi. Kiểu, giống như là ký ức tuổi thơ ha! Ừm. Ừm, yeah! Ừ, là nó đâu có biết gì nữa về thiên nhiên đâu. Ừm.
Đúng rồi, kiểu mất đi, gọi là, những cái kỹ năng sống này, đấy, kiểu, không biết, a, giao tiếp này, đấy. Mình cũng có một, ờ, đứa cháu trai cũng rất là bé thôi, cu ấy đang học, ờ, tiểu học này. Nhưng mà do, kiểu, bố mẹ cũng chiều ấy, cũng, ơ, ờ, hay đưa i iPad chơi này, thế là thế là nhiều khi, kiểu
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ờ, vậy là cũng vậy là cũng hơi ghiền iPad rồi. Ừm.
Ừ, thì iPad ấy, kiểu, kiểu, nhiều, ờ, khi mình nói chuyện, mình chơi với em nó mà em nó cái kiểu bị mất tập trung ấy. Đấy, kiểu, không không kiểu, mình vừa nói cái gì s
Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, nó nó thấy mình chơi ch kiểu, nó nói chuyện với mình, nó thấy mình chán, <laughs> nó hổng thèm chơi với mình, cái nó lây qua nó lấy iPad nó chơi game vui hơn. Ừ. Ừm. Ừ, tại vì nó nghĩ tại vì nói chuyện với chú chán quá, chơi với iPad thì vui hơn chứ, ừm, ừm, nó đâu có thích chơi với mình nữa đâu. Ừ, mà mà bạn nói đúng á là mấy cái kỹ năng sống á, tại mình nhớ á là còn hồi nhỏ nhỏ còn đi ra ngoài chơi, chơi kiểu giống như rượt vui. Bây giờ chơi iPad thì cứ bấm trùng đùng, đùng, đùng thôi chứ cũng vui, nhưng mà nó sẽ hông có, kiểu, giống như mình được vận động, giống như là tinh xin lỗi, tinh th à, mình hông có được vận động, kiểu, giống như là, ở ngoài á. Ừm, thể chất, đúng rồi, đúng rồi, ừ, đó. Thì bởi vậy nên mình thấy cũng nó cũng sẽ thiếu thiếu một cái phần giống như là phát triển kỹ năng của bản thân, đúng hông? Nhiều đứa còn bị trầm cảm nếu mà chơi điện thoại hay chơi iPad nhiều nữa quá nhiều quá á, ừm.
Ừm. Ờ, bơ nó bơ mình luôn, ừ. Nó bơ mình luôn. <laughs> Kiểu Đấy. Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Thể chất. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đấy. Đúng rồi, đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng, mình cũng cảm thấy thế. Thì nói về, kiểu, hoạt động thể chất, thì, à, mình cũng dùng cái đấy là một phần để, à, mình, à, cai nghiện cái việc sử dụng điện thoại ấy. Thì, ờ, bình thường là mình hay, ơ, hay, kiểu, chạy bộ này.
Ừm. Ừm, đó, mà cái đó cũng cái đó là một ừm, đó.
Đúng. Kiểu, mình hay chạy bộ này và, kiểu, cái việc việc chạy bộ nó khiến cho mình, ờ
Đó, ừ, chạy bộ là chạy bộ là, ồ, bạn chạy bộ là good lắm á, tại vì chạy bộ là nó tốt cho sức khỏe mà cái đầu óc của mình còn, kiểu, minh mẫn ra nữa.
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi, bạn nói rất là chính xác luôn, vì, kiểu, chạy bộ nó khiến cho mình, gọi là, quên đi cái cái việc, ờ, sử dụng điện thoại này đúng rồi, mệt mỏi này, đấy.
Ừm. Yeah. Mệt mỏi ha. Cũng có thể nha, cái này là cái này mình thấy tùy bạn thôi, nhưng mà, ờ, ừm, thường thường đi bộ hay chạy bộ là, kiểu, giống như là, gió nó mình đi mình ra ngoài đường mình có gió này nọ thì mình cảm giác, kiểu, giống như là, đỡ mệt hơn á, theo mình thôi à. Ừm, chứ mình không biết mọi người thì sao. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, ngoài ra thì ngoài cái việc mình áp dụng, ờ, những cái hoạt động thể chất ấy, mình còn có biện pháp nữa đó chính là mình là người cũng hay đọc sách này. Đấy, và mình, ờ, thường trước khi đi ngủ, thường khi đi ngủ thì mình cũng sẽ, ơ, cố gắng là tránh sử dụng, ờ, điện thoại này. Đấy, như ban đầu, ờ, đấy, đấy bạn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, đọc sách nó mình thấy nó tốt cho não bộ hơn này. Khi mà mình đọc sách thì não mình, kiểu, à, nó sẽ trong trạng thái tập trung này.
Yeah. Yeah. Ừm, cũng được, ừm. Ừm. Ờ, đọc sách thì nó dễ ngủ hơn nữa, hứm ừm. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Phải phải tư duy ha, phải tư duy, kiểu, phải suy nghĩ này nọ, kiểu kiểu kiểu, hông cần nhiều, mình nghỉ thường thường 15 phút cũng đủ, 15 phút cũng đủ để suy nghĩ, vậy đó, kiểu, giống như làm cho cái não của mình nó, kiểu, phát triển từ từ mà. Ừm.
Tư duy đúng rồi, sẽ suy nghĩ, phải tưởng tượng. Đúng, đúng, đúng, bạn nói rất là chuẩn, đấy. Thì mình thấy mình thấy là, kiểu, ờ, thay vì lúc nào cũng, ờ, ờ, bấm điện thoại này, thì mình nên thẳng thử tham gia những cái đúng rồi.
Yeah. Yeah. Ừm. Chơi điện thoại, iPad thì mình nên để cái hưm, hưm, mình thấy não nên thư giãn một chút xíu ha!
Đúng rồi, mình nên tìm một cái hoạt động nào đó nó khiến cho mình, gọi là, à, bớt bớt bớt dán mặt vào điện thoại hơn. Đấy, như kiểu là nãy mình vừa nói là chạy bộ này, đấy, chạy bộ cũng giúp mình rất là nhiều, ờ, trong cuộc sống này, đấy.
Ừm. Ừ. Đó, đúng, đúng, cái này mình đồng ý với bạn, chạy bộ nè, mà thậm chí á nhiều khi cũng ơ, nếu mà hông muốn chạy bộ thì cũng có thể đi kiếm ba mẹ hay là bạn bè gì đi chơi cũng được, không cần chạy bộ. Kiểu, kiểu, giống như là đi đi đi trò chuyện ở ngoài cũng được, chứ hông có cần thiết là phải, a, dán mắt vô điện thoại, kiểu giống như là, cả ngày luôn á bạn, ừm.
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mình mình nhớ hồi xưa, kiểu, ở trên mạng xã hội có một cái câu rất là nổi tiếng là <chuckles> "Hãy, a, đi ra ngoài chạm cỏ." Đấy, thì mình nghĩ là cái việc cái việc, à, người ta nói câu đấy là chính là để phản ánh cái việc mà con người, ờ, sống ờ, ờ, gì nhỉ? Thụ động. Đúng rồi, đúng rồi.
Đó. <laughs> Đi ra ngoài hưởng thụ thiên nhiên á, kiểu, kiểu, giống như là, kiểu, hãy ra ngoài tận hưởng cơn gió mới này đi, kiểu, cho nó khỏe trong người chứ ừ, hồi đó mình cũng hay nghe mọi người nói, kiểu, thay vì mấy đứa ở nhà ở nhà chơi máy tính thì đi ra ngoài chơi đi cho nó vui, có bạn, có bè gì thấy cũng vui hơn là ngồi ở nhà, cứ ru rú ở trong nhà mà chơi máy tính vậy đó.
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, thì, ờ, kiểu, mỗi lần mình ra ngoài thì mình sẽ cảm thấy, kiểu, nó sẽ tốt hơn so với việc mà mình nh ngồi ở nhà ru rú mình với điện thoại, đúng không? Đấy.
Ừm. Ờ. C giống như có một cái cảm giác mới bạn ha! Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều về cuộc chia sẻ ngày hôm nay nha.
Đúng rồi. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã chia sẻ cho mình, à, những câu chuyện của bạn nha. Bye b bạn.
Ô kê, cảm ơn tạm biệt, cảm ơn bạn nhiều nè, ô kê, tạm biệt.